Ah, siguro masasabi ko 'yong ano, ah, dessert siyempre ano, s 'di ba, sweet tooth nga ako. So, siguro after, ah, ng dinner lalo na kapag 'yong dinner or after meal, kapag 'yong meal ay medyo malansa, medyo maalat, or medyo ma ah, kumbaga spicy
Mm. Mm. Ah. Naghahanap ka ng ano, pambalanse.
oo, kumbaga, kahit konting matamis, ganiyan. Kumbaga mawala mawala lang 'yong umay kumbaga.
Oo. I see, I see. Mm. Okey, okey. Eh, 'yong ano naman, na-consider mo rin ba 'yong mga, ah, halimbawa, ngayon kasi 'yong mga chips, 'di ba? Meron ng mga kangkong chips, may banana chips. So, okay ba sa'yo 'yon kung gagawin mo silang alternatibo sa iba mo kinakain, o hindi ka mahilig sa chi sa chips, sa maalat?
Mhm. Actually Ah, hindi masyado. Pero parang, ah, naghahanap ako lately no'ng mga ganiyan, 'yong mga mga parang, anong tawag nito, vegetable na dried, o parang gano'n. 'Yong mga n nauuso no'ng no'ng sa internet no'ng nakaraan sa social media. So, nagta-try akong maghanap no'n hindi pa lang kasi ako nakaka hanap pero wiling, wiling talaga.
Mhm. Healthy chips, oo, oo. Oo, oo. Iyon, oo. I se Oo, kasi maganda rin siyang alternative, 'no, at the same time nakakabusog din, hindi siya gano'n ka kamantika. So, pupuwede mo rin siyang i-consider. Pagdating naman do'n sa pagpapapayat mo meron ka na ba talagang ginagawang hakbang ngayon or talagang totally wala pa, parang pinaplano mo pa lang siya?
Mhm, mm. Mhm.